Một tí, đó là không nhất thiết là bạn phải hoàn thành một cái video trong cái buổi tối hôm đó, mà bạn có thể là làm một phần nhỏ như là lên ý tưởng, hoặc là, à, quay trước một đoạn ch chẳng hạn. A, bạn làm từ từ để, ờ, để cuối tuần là bạn sẽ có được, ờ
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. À.
1-2 cái video gì đó, a, mà bạn, giống như là, đã làm t tích góp từ trong tuần á.
Ừm, có lý nè, có lý nè.
A, thì như vậy á cũng đỡ mất thời gian.
Đúng rồi, tính ra là chắc là mình sẽ phải chia nhỏ ừ, chia nhỏ cái việc, ờ, xây dựng video ra, đúng không? Ờ, lúc nào thấy có gì vui thì cứ quay lại, và lúc nào rỗi á thì mình sẽ lên ý tưởng, rồi lúc nào rỗi nữa thì sẽ ngồi tập trung để dựng cái video, đúng chưa? Rồi sau đó sề sẽ lên lịch để đăng bài. Ừ, cái c cách làm này có lý nè, nên chia nhỏ công việc ra trong tuần. Hợp lý đó.
Ừm, thì bạn thấy cách đó ô kê hông nè? Ờ. Ừm. À, mà cái việc sáng tạo á bạn, thì, à, không nhất thiết là phải bạn phải tập trung làm những cái lúc mà rảnh rỗi đâu. Giống như là trong những cái lúc mà bạn đi ra đường hay là bạn làm cái công việc chính của bạn đó, sẽ có những cái ý tưởng nó đến bất chợt á, thì bạn hãy, a, ghi vào trong điện thoại hoặc là ghi ra giấy để, a, bạn bớt cái thời gian, bạn suy nghĩ ra ý tưởng mới. Thì lúc đó á, thì bạn dành cái ý đó để bạn tạo video luôn. Thì lúc đó sẽ bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng hơn nè, bạn không cần phải dành thời gian ra để tìm kiếm ý tưởng nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng. Ừm, ừm, ừm. Ừ.